Agree ako dyan. Yung mga kakulangan sa edos um, edukasyon sa ibang tao sat sa tamang asal, lalo't, ah, 'pag nasa pampublikong lugar ka. Alam mo yung yung katulad ng sabi mo, nabanggit is yung basura. Alam mo yung pwede naman talagang may tamang tapunan ng basura, pero kung saan-saan nila pwedeng itapon, eh. Or 'di kaya let's say, sabihin na natin na, wala tayong makitang basurahan, pwede mo namang bitbitin mo na lang muna for the meantime, saka kung may mahanap kang tamang basuran tsaka mo nalang, itapon, eh. an ang dami, saka sa basura pa nga lang ha, iisipin mo lang, um, yun palang yung una nating um, siyempre ma ano yun? Maibabahagi na mga kawalang disiplina sa pampublikong lugar na tapos nagdudulot din ito ng for sa mud baha, ah, polusyon, mga alam mo yung nalalanghap natin na masasamang amoy na nakakasama sa ating kalusugan.
Ayon! Oo. Oo. Oo. <chuckles> 'Di ba? Oo, 'di naman. Oo Ayon! Oo. Ay Kalusugan, tama, tama. Parang ano 'no, yung maliit na bagay 'no, nag-aano, nagmu-multiply yung epekto, 'di ba?
Yun, grabe nun 'no? Oo, ah. Mm. Sobra! Tsaka dag agree ako dun sa sinabi mo din na parang, um, hindi lang sa indibiduwal or sa ta tayong mga nasa citizen kumbaga na isisi natin. Dap yung sa sistema din na katulad nga na ma for example mga, ah, nasa nakaupo sa mga pa gobyerno, hindi naman sila mismo din sumusunod, paano na paano i-expect nila yung mga tao na susunod kung pati yung mga naka-taas hindi rin sumusunod? Hindi yung malinaw at saka parehas ng pagpapatupad ng batas.
Mm. Oo Oo. 'Di ba? <laughs> Ayon! Tama! Oo. Hindi nagiging mabuting ehemplo, 'no?
Wala din. Sobra! Yung mga lider natin, yung mga hindi nai ah, magandang ehemplo ng disiplina, wala din tayong, ah, kumbaga makukuhang maayos din.
Tama ka diyan. Ayon. Oo, siguro yun yung pinakamalaking ano, problema natin, yung talagang mabuting ehemplo, 'di ba? Kasi feeling ko naman, kaya naman, eh, 'di ba, 'pag may ano, magandang lider, ehemplo na masusundan, pwede naman.
<chuckles> Oo, eh. Oo.

Pansarili nalang unahin mo kaysa sa iba pa.
Oo. Tama naman. Yun lang siguro.
Pero, oo pero ikaw ba paano kaya naapektuhan ng ganitong kawalang disiplina nung ibang tao? Ah Sa pampublikong lugar? Ang ibang tao let's say pano naka ano pano naapektuhan yung ibang tao dito sa mga ganitong ugali?
Mm, nakaka ano, nakasira ng araw. <chuckles>
Ay oo.
Sabihin nalang natin di ba? Pag may nakikita kang mga ganyang tao na ganyan umasal. Di ba? Nakasira ng araw. Minsan nagtataka ka nalang eh parang, pano ba kayo pinalaki sa bahay? <chuckles>
Oo. <laughs> Oo, agree ako diyan. Tapos.
Di ba? <chuckles> Although di ba, mahirap naman, although mahirap naman masisi yung karamihan kasi nga hirap ng buhay.
Although, ang sabi mo pa nga.
Pero mag-try pa rin tayo. Di ba kahit papaano. <chuckles>
Tama tama agree ako diyan. Tapos dagdag ko na din um let's say sa, alam mo yung daanan? Yung mga mga sasakyan?
Mm. Mm. Oo ayan.
Kapag wala kang disiplina sa ano yun batas trapiko, minsan nagkaka nagco-cause din ito ng kaguluhan eh yung road rage ah, banggaan, siksikan, tapos worst case pa posible pang may ma mamatay dito eh. Sa mga ganitong um kawalang disiplina ng tao sa pampublikong lugar eh. Alam mo yun?
Oo. Ayun. Hay naku. Mm. Oo. Oo. Alam mo yan yung na ayaw na ayaw ko, yung road rage
Ay.